Nah, Kak, eee, waktu pertama kali ngerantau, nih, ya, eee, apa, sih, yang Kakak, eee, apa, ya, rasakan, gitu, ya, soal bahasa, eee, ibu Kakak, gitu, ya, atau bahasa Kakak waktu dulu Kakak di asal daerah Kakak, gitu, lebih sering dipakai atau malah mulai jarang, tuh, Kak, ketika Kakak ngerantau?
Nah, jadi dulu, tuh, aku, eee, inget banget, nih, Kak, aku, tuh, kan, pas kecil, tuh, aku tinggal di daerah yang bahasanya itu pakai bahasa Jawa ngapak, gitu, kan. Bahasa Jawa itu ada macam-macam, ada bahasa dari Solo, bahasa Jawa Timur, terus ada bahasa Jawa ngapak, gitu. Nah, kebetulan aku, tuh, eee, di keseharianku, tuh, ngomongnya pakai bahasa ngapak dan aku merantau ke Yogyakarta yang itu, tuh, sebenarnya masih bahasa Jawa, gitu, cuma bukan bahasa Jawa ngapak, dan itu beberapa kosakata te terus cara penggunaannya juga beda, gitu. Jadi itu beda banget rasanya, Kak, ketika biasanya aku di rumah pakai bahasa ngapak terus ketika di Jogja, aku mulai jarang, tuh, ngomong ngapak, soalnya, kan, kebanyakan orang, tuh, ngomong pakai bahasa Jawa, tuh, bukan Jawa yang ngapak. Jadi kalau misalnya aku pakai ngapak di situ, kayak, eee, beberapa kali itu menimbulkan kebingungan, gitu. Jadi kayak komunikasi, tuh, Kak, jadi kurang lancar, gitu. Jadi mau nggak mau aku jadi kayak beradaptasi, gitu. Aku belajar, eee, bagaimana cara ngomong bahasa Jawa yang bukan ngapak, gitu, Kak. Jadi, ya, bisa bisa dibilang kayak lumayan jarang, sih, aku ngomong ngapak ketika aku merantau, gitu, Kak.
Mmm. Oke, berarti, kan, itu apa, ya, Kak, eee, dari apa, ya, eee, dari kebiasaan, gitu, kan, eee, harus menghilangkan kebiasaan itu, gitu, kan. Nah, itu dari aw eee, pertama kalinya itu wak eee, waktu pertama kali itu Kakak mengalami kesulitan nggak, sih, Kak, gitu, eee, dalam beradaptasi soal bahasa itu, Kak?
Bener banget. Wah, itu sul susah banget, tuh, Kak, pas awal-awal. Apalagi karena aku, eee, apa namanya, kurang kurang tau banyak tentang bahasa Jawa yang bukan ngapak, gitu, jadi kayak kalau mau ngomong, tuh, kadang banyak mikir, gitu. Soalnya ketika suatu momen, gitu, aku aku ngomong tapi nggak mikir, asal nyeplos aja, jadi orang-orang pada bingung, gitu. "Kamu, tuh, ngomong apa, sih?" Gitu, kan. Ke soalnya ada beberapa kata itu yang itu, tuh, eee, artinya, tuh, beda, tapi, eee, di kedua bahasa, tuh, ada semua, kayak misalnya jagong misalnya, kalau di Jogja jagong itu artinya kondangan, gitu. Nah, sedangkan kalau di tempatku, di daerah Banjarnegara, jagong, tuh, artinya duduk, gitu. Nah, pernah suatu saat ketika temanku datang, gitu, kan, ke kosku, gitu, aku bilang, "Ya, wis, jagong dhisik." Gitu, "Ya, udah, duduk dulu." Gitu, kan, aku bilang. Nah, orangnya, tuh, bingung, "Loh, aku mau ke kosmu, kok, suruh kondangan." Gitu, kan. Jadi ada beberapa kata, tuh, yang sebenarnya, eee, ada di di 2 budaya itu, cuma artinya beda. Akhirnya menimbulkan, eee, kebingungan, gitu, Kak. Jadi emang susah banget, sih, untuk adaptasi pas waktu itu, Kak.
Oke. Berarti awal-awal susah, ya, Kak. <chuckles> Nah, itu biasanya menetralkannya gimana, Kak? Kakak menjelaskannya apakah pakai bahasa Indonesia, gitu, kan? Karena, kan, Kakak juga, kan, belum, eee, ngerti banget, gitu, kan, tentang bahasa Jawanya Yogyakarta, itu gimana, tuh, Kak, menetralkan komunikasi kalian, gitu, Kak?
Bener. Betul. Jadi mau nggak mau, ya, Kak, ya, karena aku, eee, pada waktu itu, kan, masih baru banget di situ, otomatis aku kayak kalau mau jelasin pakai pakai bahasa yang udah di udah jelas dimengerti semua orang di situ, ya, itu pakai bahasa Indonesia, gitu. Jadi mau nggak mau, ya, tetap ada kalanya aku jelasin ini, tuh, artinya ini, kalau di bahasa tempatku, eee, jagong, tuh, artinya ini, gitu, ya. Jadi, ya, akhirnya, ya, eee, bisa paham juga walaupun agak ada effort atau usaha, gitu, ya, Kak, biar bisa komunikasi itu saling dipahami, gitu. Cuma, ya, lama-kelamaan karena udah terbiasa akhirnya aku mulai, eee, apa namanya, bisalah tau beberapa kata atau mungkin beberapa, eee, nada atau logat, gitu, biar, eee, mereka, tuh, kalau aku pas ngomong, tuh, mereka bisa paham, gitu, Kak. Jadi, ya, emang emang butuh usaha, sih, Kak, mau kalau mau lancar di situ, gitu.
Mmm. Oke nah, eee, pada akhirnya Kak kan itu tadi Kakak, eee, apa ya namanya bergaul sama teman-teman yang di Yogyakarta gitu kan nah itu kan, eee, apa ya biar Kakak bisa beradaptasi itu, eee, Kakak sering ngobrol mengikuti bahasa mereka atau gimana? Atau apakah mereka juga jadi mengerti gitu kan bahasa Kakak gitu kan karena sering bergaul sama Kakak juga gitu Kak?
Betul. Jadi kalau yang aku alamin ya dari dari pengalamanku tuh, eee, bu ketika aku ngobrol sama mereka emang aku sebisa mungkin kayak berusaha mengikuti kata-kata mereka maksudku mengikuti cara mereka ngomong gitu kan walaupun sebenarnya kadang juga masih keceplosan gitu aku pakai bahasa-bahasa yang cuma aku yang tahu itu di situ jadi ya, tetap, eee, beberapa kali kayak, eee, ada koreksi gitu aku misalnya mau ngomong ini tapi oh me bukan maksudnya ini gitu jadi, ya sebisa mungkin aku berusaha biar mereka paham cuma ya ada kalanya juga aku kayak keceplosan gitu tapi yang jelas karena aku ada usaha gitu ya jadi kayaknya nggak terlalu lama gitu aku buat bisa beradaptasi mengikuti, eee, budaya dan cara bahasa mereka gitu Kak, jadi emang gitu sih kalau kalau emang udah ngerasa pendatang, ya mau nggak mau tetap sebisa mungkin berusaha untuk bisa membaur gitu biar kayak kita tuh, eee, nggak dianggap kayak nggak mau belajar gitu kan jangan sampai kita udah lama di situ tatu tetap suruh ngomong kayak enggak lancar gitu kan kayak kurang pantes aja gitu kalau menurutku sih Kak.
Mmm. Oke nah kalau misalnya mereka sendiri gitu kan Kakak juga kadang-kadang mungkin keceplosan pakai bahasa Kakak gitu pakai bahasa ibu Kakak gitu kan nah kalau mek mereka sendiri jadi ini gak sih Kak kayak ada kosakata yang mereka tau asalnya tuh dari bahasa ibu Kakak gitu kan ada gak sih Kak? Mhm.
Betul. Ah, iya. Ada sih kayak beberapa kali gitu kan karena aku keceplosan gitu dan mereka bingung juga, eee, artinya apa e jadi, eee, kadang tuh aku jelasin kalau ini artinya ini dan kadang mereka, eee, suka bercandanya itu kayak ngejek juga gitu jadi kayak, bahasa-bahasa tertentu yang emang ada di bahasa ngapak itu mereka suka pakai gitu ya mungkin niatnya ber cuma bercanda aja sih tapi ya kayak ada unsur menggodanya gitu lah kayak biar apa namanya, eee, mungkin ngobrol tuh jadi cair gitu jadi nggak kaku gitu Kak jadi ada sih beberapa kali kayak, jadi mereka kadang suka, eee, apa kayak menirukan logatku juga gitu kayak biar apa namanya ya ejek-ejekan aja gitu kalau ternyata emang, eee, mereka pikir bahasaku ini agak kalau di dekat tuh agak lucu gitu ya. Sebenarnya ada ada ada unsur anehnya juga sih kalau mereka bilang ya cuma ya apa ya apa nggak apa-apa sih itu kan salah satu keberagaman di Indonesia ya jadi kalau misalnya ada yang ngerasa aneh ya udah dibikin lucu-lucuan aja biar nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu awkward atau mungkin canggung gitu kalau ngomong gitu Kak.
Oke mungkin itu kayak bentuk pertemanan bercanda aja gitu ya Kak, karena kan kalau yang namanya berteman tuh gak seru kalau misalnya nggak bercanda gitu kan maksud Kakak yang, eee, pendatang gitu kan pasti ada aja bahan bercandaan ya kan, nah Kak be berarti Kakak pernah gitu Kak kayak nahan logat gitu biar, eee, lebih netral gitu kan di tempat perantauan Kakak gitu Kak, eee, ada gak momen kayak, eee apa terpaksa gitu Kak nahan logat Kakak biar, eee, bisa diterima atau misalnya biar lebih netral aja gitu Kak?
Ah, betul betul banget Kak. Bener banget. Iya. Aku malah bisa dibilang sering banget ya Kak ya mau nahan-nahan kayak gitu soalnya kan sebisa mungkin aku tuh, eee, ketika melakukan apa pun entah itu tindakan entah itu cara ngomong gitu, eee, sebisa mungkin kayak, eee, yang aku keluarkan tuh adalah sesuatu yang, eee, sesuai dengan budaya setempat gitu soalnya ya, kalau misalnya aku tetap bawa budaya aku kayaknya, eee, untuk bisa diterima tuh juga agak susah juga gitu jadi sebisa mungkin emang hampir setiap saat tuh aku nahan sih kecuali emang pas waktu itu ketemu sama, eee, orang yang memiliki budaya atau bahasa yang sama gitu nah, wah kalau udah kayak gitu ya aku puas-puasin tuh ngomong se semauku ngomong dengan, eee, apa namanya bahasa ngapak yang itu tuh nggak nggak usah aku tahan-tahan gitu kan jadi kayak ngerasa udah saudara aja padahal sebelumnya tuh nggak kenal gitu kan nah itu menurutku salah satu apa namanya ya salah satu keuntungan ketika kita tuh, eee, bangga dengan bahasa ibu kita jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang di luar sana gitu misalnya kita di perantauan terus ketemu orang yang memiliki budaya yang sama, itu jadi kita ngerasa kayak ada kedekatan yang lebih padahal sebelumnya itu kayak belum pernah ketemu sama sekali gitu, tapi karena punya kesamaan gitu jadi kita kayak deket gitu ketika ngobrol itu langsung cair langsung akrab gitu nah itu menurutku, eee, salah satu yang bahas dari bahasa dari aspek bahasa itu mempengaruhi identitas gitu jadi kita udah langsung kelihatan tuh dari bahasanya langsung kelihatan kalau identitasnya itu seperti apa gitu Kak.
Mmm, oke-oke nah itu kan tadi tentang Kakak apa ya namanya biar, eee, terlihat netral, eee, berarti apa ya ada usaha buat nahan gitu kan nah itu cara Kakak gimana sih Kak biar, eee, enggak kelepasan gitu ya Kak itu kan lumayan juga susah gitu kan biasanya cara Kakak cara caranya Kakak itu gimana tuh Kak?
Betul. Oh ya itu itu mah susah banget sih Kak itu apalagi pas awal-awal ya Kak cuma kalau a dari aku sendiri ya biasanya kalau biar biar lebih kuat buat nahan biasanya aku suka inget-inget tuh kalau aku keceplosan nih aku bakal diceng-cengin lagi nih mesti bakal diejek-ejekin lagi gitu jadi kayak itu tuh jadi motivasi biar aku tuh nggak keceplosan gitu. Soalnya ya lumayan sebel juga sih kalau misalnya aku keceplosan terus di ceng-cengin dan itu biasanya nggak cuma cukup sekali, sampai berkali-kali dan bahkan ada juga yang sampai udah udah beberapa hari masih di ungkit-ungkit aja gitu jadi kayak, aku ngerasa aduh ini kayaknya nggak boleh nih aku sampai keceplosan harus bener-bener, eee, pakai bahasa yang mereka pahami gitu, pakai bahasa yang mereka mengerti. Soalnya mungkin aku mikir juga ya Kak kalau misalnya, eee, mereka ngobrol sama aku tapi aku masih pede dengan bahasaku dan aku nggak mau apa namanya nggak mau beradaptasi gitu mungkin mereka sebel juga ya, Kak, ya, soalnya kan, eee, itu di tempat mereka dan budayanya budaya mereka seharusnya, eee, mereka lebih bisa lebih, apa namanya, eee, di a di dibilang kayak, ep yang pendatang tuh yang beradaptasi bukan bukan yang orang warga asli yang beradaptasi gitu jadi mungkin mereka, kayak kurang senang aja kalau misalnya ada orang pendatang tapi enggak mau beradaptasi gitu Kak.
Oke, mungkin ada faktor biar Kakak termotivasi, gitu, ya, biar nggak diceng-cengin terus, gitu, ya, kan, Kak. <chuckles> Nah, Kak, eee, aku penasaran, nih, ya, ada nggak, sih, kata, gitu, ya, atau ungkapan, atau kebiasaan bahasa dari kampung Kakak, gitu, yang menurut Kakak, tuh, cuma bisa dimengerti kalau paham budaya, eee, asalnya, gitu? Jadi kalau misalnya Kakak mau menjelaskan ke temen Kakak, tuh, bukan dari kata per kata lagi, tapi dari apa, ya, penjelasan kalimat, gitu, ada nggak, Kak, sampai, eee, orang, tuh, "Apa, sih, maksudnya?" Terus Kakak jelasin, gitu, Kak, ada nggak, sih, Kak, kata yang seperti itu?
Benar banget, Kak. Kayaknya kalau untuk kata yang benar-benar harus dijelasin detail banget, gitu, kayaknya, eee, jarang, sih, Kak, ya, aku nemuin, ya, Kak, ya. Cu soalnya, kan, kita sebenarnya, eee, masih sama-sama Jawa, gitu, dan, eee, apa namanya, kebanyakan itu perbedaan, tuh, cuma ada di, eee, intonasi, terus cara pelafalan huruf A, gitu. Kalo di di Jogja, kan, beberapa huruf A, tuh, di dilafalkan dengan O. Kayak sia kaya S-A-P-A, jadinya so S-O-P-O, bacanya, gitu, kan. Terus ada beberapa kata yang itu kayak, aku tadi bilang kayak jagong, tuh, punya 2 arti, kalau di Jogja itu, eee, kondangan, kalau di tempatku tuh, eee, duduk. Terus ada beberapa juga yang kayak misalnya, eee, "lapar," gitu. Kalau laper di Jogja itu luwe atau ngeleh, kalau di tempatku kencot, gitu. Jadi, ya, paling menjelaskan yang kayak gitu-gitu aja, yang kayak misalnya aku ngomong kencot di Jogja, kan, nggak mungkin ada orang tau artinya kencot apa, gitu, kan. Eee, jadi mau nggak mau aku harus menjelaskan kalau kencot, tuh, artinya lapar, gitu. Dan dari situ, ya, aku mulai mulai belajar kalau kalau aku di situ jangan ngomong kencot, gitu, soalnya nggak akan ada yang paham, gitu. Jadi yang yang kayak gitu kayak gitu, tuh, ja jadi salah satu, apa namanya, ya, pembelajaran buat aku, tuh, lebih menghargai budaya setempat dan aku bisa, eee, beradaptasi lebih mudah lagi, gitu, Kak. Kalau dari aku gitu, sih.
Mmm. Agak ini juga, ya, Kak, lumayan bahasanya agak beda banget, ya, tadi. <chuckles> Bukan cuman pelafalannya aja, sih. Nah, eee, selain ke Jogja, Kakak pernah ngerantau ke mana lagi, tuh, Kak, yang apa, ya, namanya, susah, gitu, buat, eee, menginikan bahasa, gitu, Kak?
Iya, Kak. <laughs> Oke, aku pernah juga, sih, ya, beberapa kali, tuh, aku pergi ke Jakarta, gitu. Tapi bukan nggak sa nggak nggak sampai kayak selama di Jogja, ya, paling beberapa hari doang, gitu, di Jakarta. Dan dan itu kerasa banget, sih, Kak, bedanya. Soalnya, kan, udah bukan, eee, bahasa Jawa lagi. Udah di sana kebanyakan pakai bahasa Indonesia dan kebanyakan pakai, eee, unsur ada Betawinya juga, gitu. Jadi kalau misal ngomong, tuh, benar-benar beda. Kalau misalnya aku ngomong bahasa Indonesia, pun, aku yakin orang-orang sana, tuh, kayak udah sadar kalau, oh, ini bukan orang asli Jakarta, nih, mesti orang pendatang, gitu. Dan dari situ aku ngerasa, eee, karena mungkin, eee, identitasku langsung kelihatan, gitu, aku jadi kayak ngerasa beruntung aja, gitu. Soalnya biasanya yang aku temuin, ya, kalau misalnya ke Jakarta atau mungkin ke tempat lain yang aku, tuh, eee, itu, tuh, asing, gitu, kan, belum pernah ke situ, gitu, eee, biasanya orang-orang yang udah tau misalnya aku pendatang dan aku as asalnya dari Jawa, gitu, kan, eee, biasanya untuk perlakuannya, tuh, jadi agak berbeda, yang biasanya, eee, kalau misalnya mereka ngomong sama sesama orang Jakarta biasanya langsung ceplas-ceplos saja, gitu. Dan bahkan, eee, naga nadanya agak tinggi walaupun sebenernya nggak lagi marah-marah, gitu. Nah, yang kurasakan ketika ngomong sama aku, karena udah tau aku dari mana, aku aku pendatang, biasanya agak beda, tuh, cara ngomongnya. Jadi agak lebih halus lagi, gitu. Nah, mungkin itu salah satu keuntungannya, ya, eee, apa namanya, punya identitas tersendiri, gitu, atau mungkin, eee, masih memegang teguh budaya atau bahasa ibu, gitu, Kak. Kalau kalau yang aku alamin gitu, sih, Kak.
Oke. Menyesuaikan, ya, Kak, jadinya, gitu, kan, mereka juga, Kakak menyesuaikan, mereka menyesuaikan, gitu, kan. Nah, itu lebih sulit mana, Kak, antara Kakak, eee, di Jogja, gitu, kan, dengan Kakak di Jakarta, tuh, Kak, menurut Kakak?
Betul. Betul. Kalau untuk sulitnya, tuh, kayaknya malah lebih sulit di Jogja, ya, Kak. Soalnya di Jogja, kan, sebenarnya masih bahasa Jawa, cuma, eee, bajas bahasa Jawanya beda. Jadi aku kadang, eee, mencoba untuk ngomong bahasa mereka tapi aku keceplosan pakai bahasaku sendiri. Soalnya sama masih sama-sama Jawa. Sedangkan kalau di Jakarta, kan, semua orang pakai bahasa Indonesia, ya, Kak, ya. Jadi lebih gampang untuk, eee, switch-nya atau mungkin bergantinya, gitu, dari je bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Soalnya, kan, kebanyakan, ya, untuk bahasa Indonesia, tuh, kayak kata-katanya sama-sama aja. Mau mau di mau di Jawa, mau di Sunda, gitu, ya, paling beda logatnya dikit. Cuma untuk kata-katanya sama aja. Jadi kayaknya menurutku lebih mudah dan jarang banget aku keceplosan pakai, eee, kata-kataku sendiri, atau mungkin kata-kata dari bahasa aku sendiri, gitu, sih, Kak.
Oke, mungkin karena bahasa Indonesia, tuh, di dipakai bu oleh semua orang Indonesia, ya, Kak, makanya, eee, apa, eee, mudah, gitu, kan, dan kita juga ada pelajaran bahasa Indonesia, ya, Kak. <chuckles>
Benar banget, Kak. Betul betul banget.
Oke, deh, Kak, ini sangat-sangat menarik, ya, kita bicara tentang adaptasi bahasa ibu. Nanti kita ngobrol lagi, ya, Kak. Makasih banget, loh, buat sharing-nya.
Boleh, Kak. Siap, Kak, terima kasih juga, ya, Kak, udah mau dengerin. Mudah-mudahan Kakak nggak bosan, ya, dengerin aku cerita.